Oh.
Ja, hallo. Schönen guten Abend. Na?
Danke, ähm, ja, heute war ganz gut. Ähm, habe eigentlich 'n produktiven Tag gehabt. Ähm, ja, ähm, <chuckles> ich habe grade ich habe nur grade gedacht, da es Samstag ist
Wie geht's dir? Ja, gut. Ja.
sollte ich hm, <chuckles> sollte ich vielleicht rausgehen, ähm, und und dass ich, äh so dass ich weil ich ich i ich habe nicht so die Möglichkeit, jemand Neues kennenzulernen, quasi. Ähm, aber ich bin auch gleichzeitig
Ja? Ach so. Ja, verstehe.
wahrscheinlich nicht dazu bereit und deswegen wäre dir wäre das wahrscheinlich sowieso, ähm würde es sowieso nicht klappen, aber ich sollte halt versuchen. Ja.
Ja gut, aber das ist ja egal. Also, ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man also, ihr seid ja anscheinend schon seit Kurzem nicht mehr zusammen, ne?
Ja, seit, ähm, paar Wochen.
Seit 'n paar Wochen sogar schon, okay. Ja, aber gut, das ist ja trotzdem noch nicht lange. Und es ist aber wichtig, dass man da rausgeht und dass man unter Leute geht. Und ist ja auch egal, du kannst ja trotzdem auch 'n schönen Abend verbringen, auch wenn du jetzt nicht unbedingt, äh, dich verliebst oder j äh, weißte? Du kannst trotzdem auch vielleicht mit, äh, netten Freunden vielleicht einfach 'n schönen Abend verbringen. Und ich denke, das ist wichtig rauszugehen, unter Leute zu gehen, sich abzulenken und, ne? Ja.
Ja. Ja, ja, das ist nicht alle. Ja, die Sache ist das letzte Mal, als ich, ähm, nachts fortgegangen bin, also, das war ähm, ich habe, äh, nur einen Freund hier, äh, in der in der Stadt, der gerne nachts fortgeht und mit dem habe ich das 'ne Zeit lang gemacht und ich habe das nie wirklich so genossen. Ähm, ja, ich bin halt ich bin nicht, äh, eine Person, die auf Partys geht. Ähm
Ja. Ja. Ah, okay. Mhm. War das dann 'ne Disco oder 'ne Bar oder was habt ihr da gemacht?
Hm, das waren verschiedene Bars, die wir dann immer hingegangen sind.
Ja. Ja, okay.
Äh, ja, und das ist irgendwie es ist natürlich da äh, das ist irgendwie fühlt sich das so an, das ist der einzige Ort, wo man so, ähm, n in also, so persönlich jemanden kennenlernen kann.
Okay. Wobei ich könnte mir ja vorstellen, dass es bestimmt auch andere Menschen gibt, die zum Beispiel so tagsüber oder so oder auch abends ganz andere Dinge machen, die dir vielleicht viel mehr Spaß machen, als jetzt unbedingt in 'ne Bar zu gehen.
Also ähm, ja, es ist halt noch nicht vorgekommen, dass ich so jemand kennengelernt habe. Also, äh, ich gehe oft ins Fitnessstudio und da habe ich bin ich ganz, ganz selten komme ich da ins Gespräch mit jemandem.
Mhm. Ah, ja. Ja, habe ich schon mal gehört. Da ist jeder so auf sich selbst irgendwie, äh, bezogen, ne? Und hat macht dann so sein Ding. Ja, ja, ja.
Ja, ja. Und ja, die Männer sind dann auch irgendwie vielleicht 'n bisschen z zurückhaltend, weil die die denken dann weil in in wenn du in 'ner Bar bist, dann denken sie, ah, du bist offen t also, quasi, du bist nicht in 'ner Beziehung. Aber wenn du aber ansonsten denken die vielleicht die haben Angst, dass du sie, ähm, ablehnst, habe ich schon gehört, quasi.
Ah, ja. Ach ja, okay. Okay, okay, verstehe. Ja, kann sein. Klar, ja gut. Äh, ich weiß nicht, es gibt ja ich habe ja gehört, es gibt ja diesen, wie nennt man das? So paar, ähm, äh, wie nennt man das so? So, applications wo man da so Meetic oder da gibt's ja.
Die Oh, ja. Die mag ich auch nicht, diese äh, z
Ja, aber da wie nennt man diese d Sachen? Ähm z
So Dating Apps.
Ja, okay. Und es gibt's ja auch für Freunde anscheinend. Es gibt ja 'ne App, wo man Freunde trifft. Also, ich meine, da ist ja auch das ist lustig. Es gibt ja auch ganz lustige Sachen. Ähm, vielleicht gibt's ja Dinge, wo du noch gar nicht weißt, dass du die magst und, ähm, wie zum Beispiel so Rollenspiele oder keine Ahnung. Es gibt ja einfach Beschäftigungen, die andere machen, äh, die auch vielleicht lustig sind, die nicht unbedingt, ähm, in damit zu tun haben, in 'ne Bar zu gehen oder so, ne? Also
Oh, ja, stimmt. <chuckles> <chuckles> Ja, also. Ich denke also, ich würde schon viel lieber so jemanden kennenlernen, wenn es so freundschaftlich wäre. Also, weil mit den mit den Dating Apps ist es halt so habe ich keine gute Erfahrungen gemacht. Das ist einfach so z gezwungen und nicht also, wenn ich an ich merke das dann sofort, wenn die wenn ich an der Person nicht interessiert bin, dann möchte ich auch nicht so da s da muss man sich so 'n bisschen verstellen auch. <chuckles> Weil ansonsten ist es, ähm, ja, zu unangenehm wahrscheinlich, die andere Person.
Ja. Ja. Ja, okay, verstehe. Mhm. Ja, ja. Ja, verstehe.
Ähm, ja, so.
Mhm. Ja, sag mal, also, wenn du jetzt so an an den absoluten, ja, den tollen Partner denkst, den du dir so vorsch so vorstellst, äh, der so 'n Wunschpartner ja, äh, wie zeigst du dem denn dann, dass du dass du ihn schätzt?
Ähm, ja, äh, also, eine Sache, die ich denke, die ich hätte öfter machen sollen
Ja.
ist oder das möchte ich dann auch wahrscheinlich in Zukunft öfter machen, ist, ähm, der Person das mitzuteilen, wie sehr man sie schätzt und nicht, ähm, nur im Tun, wenn's wenn man denkt, dass es wirklich jetzt notwendig ist, weil
Okay.
Also, ich habe das dann gemacht, als er sich von mir getrennt hat. Da habe ich ihm dann erzählt, wie's wie sehr ich ihn schätze quasi. Äh, und dann hat er auch irgendwie so kommen kommentiert, dass ich das hätte
Ja.
ähm, dass ich das hätte schon früher irgendwie so komment kommunizieren sollen oder so. Ich weiß nicht, ob das
Das ha hat ihm gefehlt, dass du ihm das nicht sagst, dass du ihn liebst.
Ja, er hat sich er hat sich auch ja wahrscheinlich nicht so äh, er hat sich auch nicht gut genug für mich gefühlt. Ähm, das ist auch ein Grund gewesen für die Trennung.
Ach ja. Oh, das ist aber schade, ja, okay.
Ja, es ist es ist ganz äh, 'ne ganz komische ganz komische Gründe für die Trennung eigentlich, ähm
Ja, okay. Und meinst du, das ist denn jetzt wirklich schon wirklich gegessen? Es ist vorbei, vorbei, vorbei oder da ist noch was zu machen?
Ne, da ist noch was zu machen, aber von seiner Seite kommt halt nichts. Und ich habe jetzt schon 3 Wochen nix mehr von ihm gehört und ich möchte dann ich habe überlegt, Paartherapie vorzuschlagen, aber bin mir nicht s sicher.
Ah, okay. Okay. Ja, geht das, wie Wie könnt ihr das machen? Geht es dann könnt ihr 'ne Paartherapie machen über Visio?
Das geht auch. Ja.
Ah, das geht, okay.
Riskiert. Ähm, ja, also, ich habe gedacht, das könnte man noch vorschlagen als letzter Versuch, aber
Ja.
ich hätte mir gewünscht, mir dass noch 'n bisschen mehr von ihm kommt und
Ja, mehr Erklärung auch vielleicht.
Oder 'n halt mehr Wille, dass dass man noch versucht zu retten unsere Beziehung.
Ah. Ja, verstehe, okay. Also.
Er zeigt nur, ähm, dass er sich nicht sicher ist, äh, die Beziehung abzubrechen. Ähm, also, er ist sich nicht komplett sicher, aber er hat s trotzdem sich dazu entschieden. Ähm, aber ich hätte mir gewünscht, dass er halt noch auch noch halt
Okay. Ja.
ähm.
Dass er dir irgendwie 'ne Chance lässt wahrscheinlich auch, oder?
Ja oder irgendwie jetzt fühle ich mich halt nicht geschätzt von ihm, überhaupt nicht geschätzt, weil er mi weil er die Beziehung so so leicht beendet hat, so dass er so schnell aufgegeben hat.
Mhm. Ja, okay, verstehe, klar. Mhm. Hat er dir d er hat dir dann gesagt, dass er dass er dich nicht mehr liebt oder war das gar nicht so unbedingt der Grund?
Hm, ne. Ne, ich habe ihn gefragt, äh, und er meinte, ne, er er „liebt mich, äh, voll und ganz, also, 10, 10 aus 10 lebt liebt er mich“.
Mhm. Ach ja, es ist unglaublich, okay. Vielleicht ist es für ihn zu schwierig die Distanz, hat er da drauf
Ich habe dann auch gesagt: „Okay, ähm, ich komme jetzt nach Griechenland.“ Ähm, äh, ich habe ihm 'n Flug sogar, ähm, geschickt, den ich nehmen könnte und hat er gemeint: „Tu das nicht, ähm, komm nicht.“ Ähm, ähm, er hat dann irgendwie gemeint, dass das verrückt wäre, dass dass äh, weil ich das a quasi impulsiv aus also, um die Beziehung zu retten, ähm, n das vorgeschlagen habe, dass ich nach jetzt nach Griechenland komme, nicht, weil es durchge durch, äh, gut durchdacht ist. Und er hat dann gemeint, dass es dann halt, äh, „verrückt ist“.
Ja. Ja. Ja, aber ich m
Und wollte das nicht.
Aber, äh, du hättest das dann schon gemacht? Wär's schlimm gewesen so in finanziell für dich? Wäre es wäre es schwierig geworden?
Ja. Ist mir also, ne, es w wäre schon gegangen. Es wäre halt
Mhm.
es ist halt keine es ist halt äh, es wäre besser, wenn wir zusammen in den USA hätten Leben können, aber ne die Beziehung ist mir also, ich würde mich immer für die Liebe entscheiden.
Ja. Ja, ja, okay.
Nicht nicht vor a also, es ist immer wichtiger als die anderen Sachen für mich.
Ja, okay. Ja und, äh, vielleicht mach's doch einfach, fahre doch einfach hin, wenn er dich doch liebt. Ja, warum denn nicht? Oder hast du Angst?
Echt? Weil er gesagt hat weil er er hat gesagt, dass ich nicht kommen soll.
Ja, aber warum denn? Wenn er dich doch liebt, dann dann kann er doch
Hm. Ja, komisch. Er er meint, dass halt die
Ja, m
dass, ähm, er jetzt gerade, ähm er versucht jetzt gerade, seine Karriere irgendwie, ähm, in die Wege zu leiten. Also
Okay.
er er meint, dass ich ihn davon, äh, ablenke und dass, äh, ich nicht mehr auf ihn warten soll, weil er jetzt nicht dazu im Stande ist, äh, eine Frau zu haben oder eine Familie zu haben, weil er selber halt seinen Weg noch nicht gefunden hat und finanziell kann er sich das nicht leisten.
Oh, mhm. Mhm, okay, verstehe. Ei, ei, ei, okay. Aber das hört sich alles an, als also du hast gesagt, er wär nicht, ähm äh, er wär nicht wert genug für dich ja, nicht genug wert. Äh, hat er so 'n Komplex irgendwie, dass er
Das ist anscheinend, a ja, ein Grund. Ja, ich glaube schon, dass er das hat. Also, ich meine, es stimmt auch. Er ist, äh, finanziell, ähm, nicht, äh, we wo er sein sollte in seinem Alter. Also, er er ist noch 'n bisschen so am Anfang seiner Karriere und verwirrt, aber ü ü über welchen Weg er eigentlich gehen möchte.
Also Okay, mhm. Ja gut, ich meine, das ist ja auch alles nicht so schlimm. Er ist ja ungefähr so alt wie du dann, oder wie, oder? Ja, okay. So so was ist es Anfang 30 oder sowas, ne? Ja, okay. Ja, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Da seid ihr ja beide noch sehr jung. Also für die Karriere, da finden sich ja Wege auf jeden Fall. Also, du meinst, er er ist im Moment wirklich gerade dabei zu sagen: „Ich muss mich jetzt voll und ganz auf meine Karriere, äh, konzentrieren.“ und
Ja. Ja. Ja, er ist auch er ist Ja, genau. Ja. Ja, das hat er gesagt, aber, ähm, ich der kann sich auch nicht so voll und ganz darauf konzentrieren, glaube ich, weil er hat ja immer Ablenkungen, egal wo er ist. Wenn wenn ich nicht die Ablenkung bin, dann ist es jemand anderes oder etwas anderes, weil er halt auch so 'n bisschen, ähm, ADHD hat.
Ah, ja, okay, mhm. Ja, verstehe. Schwierig, schwierig, schwierig. Also ich ich sehe also, ich verstehe das.
Ich ich überlege es mir aber auch s ähm, ab und zu ab und zu bin ich kurz davor, da überlege ich's mir echt, ähm, im Ernst, dass ich vielleicht nach Griechenland gehe.
Ja. Und hat er dir das vorgeworfen, dass ihr euch nie seht, oder gar nicht mal?
Ja, er hat dann auch, ähm, während wir über unsere über Trennung gesprochen haben, da hat er dann auch gemeint: „Ähm, wir wir sind jetzt schon 1 Jahr auseinander und es ich sehe keinen ich sehe keine Lösung. Ähm, es geht immer nur so weiter. Ähm, wenn du eine Lösung hast, dann schlag sie doch jetzt vor.“ Also, er hat dann schon irgendwie noch Hoffnung gegeben, ja, also er hat dann gemeint, es es hat nicht geklungen, als wäre das 'ne endgültige Entscheidung.
Ja. Ja. Ja, verstehe, okay.
Ja. Aber trotzdem getraue ich mich nicht, ähm, einfach so aufzutauchen in Griechenland.
Ei, ei, ei, okay. Ja, verstehe, okay, weil, wenn wenn er dann wirklich dich dich, also nicht aufnehmen möchte, dann stehst du ja dann auch blöd da. Also, ich meine, dann m da wird's ja auch dann wahrscheinlich teuer, so, äh, Unterkunft zu finden. Mhm.
Mhm. Ja und ich und ich möchte auch ich möchte auch aufgenommen werden. Also ich möchte nicht so halb aufgenommen werden, so so: „Okay, jetzt bist du da, jetzt sehen wir halt, wie's läuft.“ Ne, nicht so. Ich möchte dann schon auch gewollt sein.
Ja. Ja. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, und hast du ihm noch mal 'n Brief geschrieben oder irgendwie dich noch mal gemeldet, äh, schriftlich dann?
Ja, also vor vor 3 Wochen das letzte Mal, als wir dann am Telefon ha gesprochen hatten, ähm, da habe ich schon eigentlich alles, ähm, ra also, aufgestellt, so wie ich das empfinde und
Ja. Mhm.
eigentlich as so gut wie alles schon gesagt das mir aufm Herzen lag.
Mhm, okay. Oh, das ist voll dramatisch, tut mir total leid. Ja, also ich hoffe wirklich, es es hört sich aber wirklich so an, als wäre da wirklich noch was ähm, 'ne Hoffnung. Also, er hat ja jetzt keine Andere gefunden, oder? Das ist ja wirklich nicht der Grund. Äh
Ja, danke dir. Ja. Ne. Hm, er sagt ja, er möchte er würde jetzt eigentlich er ist er fühlt sich nicht imstande, in 'ner Beziehung zu sein, weil er sein Leben halt nicht noch nicht, äh, auf die Reihe bekommen hat.
Ja. Er will vielleicht jetzt erst mal beweisen, dass er finanziell stark ist, und dann kommt er vielleicht wieder d auf dich zurück. Kann das sein?
Ja, was so ist nicht so toll, aber kann sein, ja.
Ja, ja, ist g ist schwierig. Tut mir leid, ja.
Dank